حلو أوي. طَب بتشوف بَقى إن الكتابة آآ، يعني خَلِّتَك بَقى إنسان عامل إزاي؟ على الجانب بَقى الإنساني، على ال هل بَقى خَلِّتَك الشخص ال دايمًا بَقى كئيب ودايمًا داخل في ال بتفكر في كتاباتك أوي؟ والّا بالعكس خَلِّتَك هادي وبِتِعرَف بَقى تِرَيَّح أعصابك و و و وتعيش الأجواء الجميلة في الكتابة دي؟
لا، لا، لا خالص ب بقيت م بُص، هو ليها إنعكاس جيد وإنعكاس سيئ. الإنعكاس السيئ إن أنا أحيانًا ب باحزن على حاجات محصلتش ممكن تكون من وحي خيالي أنا الشخصي
إمم.
والإنعكاس ال ال الجيد إن أنا بقيت حسّاس تجاه البشر، حسّاس تجاه مسؤوليات البشر، فما بقيتش باحكُم على الناس. يعني حتى لو شخص سيئ، ممكن الناس تشوف ش شخص سيئ إن هو شخص سيئ، بس أنا ممكن ما اشوفش كده، ممكن أشوف إن هو إنعكاس لحاجات كتير أوي مَر بيها، ف
جميل. بقيت بتشوف جوانب مختلفة.
بالضبط يعني، بقيت محايد نوعًا ما يعني.
آه. جميل أوي ده، آه. د د ده أنت شايف إن ده سبب آآ، يعني حاجة ضافتها لك الكتابة، خَلِّتَك بِتِعرَف ت ت توازن ما بين الأمور وخِلِّتَك بتشوف الحاجة من كذا منظور، مش بس المنظور السطحي اللي كل الناس بتشوفه.
بالضبط، بس هي زي ما قُلت لك إنعكاسها السيئ إن أحيانًا ممكن تجيب لك إكتئاب بصراحة يعني.
آه، يعني بقيت حساس بَقى تجاه المشاعر أوي وبقيت زي ما بتقول كده آه. <laughs>
حسّاس تجاه البني آدمين عمومًا. <laughs>
أكيد، أكيد، طَب آآ، إيه اللي ناوي عليه الفترة الجاية؟ يعني هت يعني ناوي ت ت طموحك إيه أو تعمل إيه؟